Pois, é verdade, e você concorda com isso também do filme, que talvez, né, a educação de uma forma ou de outra, né, obviamente a gente saindo também do do aspecto do que a gente está falando, né. Você concorda também que a educação de uma forma ou de outra ela é uma arma para mudar o governo, mudar um país, mudar alguma coisa? Você acha que esse ensinamento do filme se remete aos dias de hoje também, pode ser utilizado, né, no dia de hoje, ou você acha que não é só uma coisa de cinema, né, isso não é uma realidade?
Ah, eu acho que a educação ela transforma, né, ela pode transformar tanto para o bem quanto para o mal, né. Você pode ter um sistema de educação onde você conta a sua própria história você conta a história que você quer, né. Você pode também não contar o que realmente aconteceu e você cria uma geração acreditando que a bandeira do Brasil é a mata, o ouro e o os rios, sabe, tipo. <laughs> E não é isso, né. E você também pode criar uma gera uma geração que pode ser, eh, que pode ter o pensamento crítico, né, e que pode ter uma visão mais politizada das coisas, e o que pode ser visto como uma arma contra o governo atual que não quer isso, né. Então, eu acho que sim, <chuckles> pode ser tanto uma coisa boa quanto ruim, dependendo
Com certeza, com certeza. Pois é. Pois é, pois é, infelizmente né, gera uma ignorância. Sim, sim. Aham. Agora Eu gostei, gostei, gostei do teus insights.
Sim, obrigado. <laughs>
Olha, agora agora ma mais uma dúvida também, são várias dúvidas, uma coisa interessante, né, uma pergunta interessante: se você pudesse voltar no passado e encontrasse com você mesmo, pequenininho, e você pudesse mostrar esse filme pra você, não era sua irmã que ia mostrar, era você, você acha que você teria realmente essa mesma cabeça, né, iria acontecer a mesma coisa? Ou se você pudesse mostrar, né, pra uma outra pessoa, uma outra criança, qual você acha, né, que seria o sentimento da da pessoa? O que você acha que aconteceria quando você mostrasse pra uma outra criança esse filme, né? Se a criança também iria entender, né, as coisas que estão acontecendo ou ia ver só como uma coisa engraçada, né: “Olha só os bruxos voando, soltando poder com a varinha”, né. Que que você acha que ia acontecer numa situação dessa, se você voltasse no passado e encontrasse você mesmo pra mostrar o filme novamente, né, ou se você mostrasse pra uma outra criança, né, como é que você acha que as crianças reagiriam? Você, já com uma cabeça mais madura de adulto, né, o que que você acha que as crianças veem nesse filme que você viu também?
Uhum.